Đó, vậy thì bạn có thể, a, kể cho mình biết, ơ, mấy cái lý do gì mà bạn quyết định tham gia cái chương trình đó hông?
Thật ra á thì, ờ, cái việc mà, ờ, môi trường của mình bị ô nhiễm á và, ờ, những cái khu vực công cộng bị xả rác cũng khá là phổ biến đó bạn. Ừm, những tất cả những cái trường học với những cái tổ chức tình nguyện á họ đều huy động á là cần, ờ, giúp cho, a, nhà nước, a, cũng như là những cái nơi công cộng mà được, ờ, sạch sẽ để tránh ô nhiễm môi trường á thì tại thời điểm đó có rất là nhiều người tham gia luôn, nên là mình cũng muốn tham gia chung với các bạn bè của mình á.

Thật ra á thì có khó khăn chứ, nhưng mà mình nghĩ á nha, cái khó khăn lớn nhất á, là nhiều khi á, tụi mình, ờ, cũng cố gắng nhắc nhở những người xung quanh á, nhưng mà họ cảm giác dửng dưng lắm, có mấy người dửng dưng lắm họ hông có quan tâm. Ví dụ như có một số chỗ người ta xả rác rồi người ta bỏ đi thì tụi mình còn hốt được, tụi mình còn dọn dẹp được, còn những người mà xả rác mà còn ngồi ngay ở chỗ đó thì tụi mình cũng đến nói là "À, anh chị ơi vui lòng, à, nhớ là bỏ rác đúng nơi quy định giúp cho em." À, hoặc là, ừm, thấy vương vãi thì tụi mình cũng có lượm bớt, nhưng mà họ dửng dưng lắm, họ hông cảm giác như hông có quan tâm đó bạn, thì đó là cái khó khăn lớn nhất á.
Ờ, vậy thì, ờ, không biết là khi mà họ cảm thấy không quan tâm như thế hoặc là giả sử nặng hơn là họ cảm thấy bị làm phiền đi, thì bạn sẽ giải quyết những cái, ờ, vấn đề này như thế nào?
Ừ. Thật ra á, thì, ờ, tụi mình, ờ, đứng đó dọn dẹp thì mình nghĩ là những người mà có ý thức đều hiểu hết á, tại vì nếu như họ xả rác xuống mà thấy tụi mình là tình nguyện viên, tụi mình dọn dẹp cho họ thì một người có hiểu biết họ sẽ tự động cảm thấy là họ không nên xả rác nữa. Còn những người mà họ quá dửng dưng như vậy thì mình nghĩ nếu như mà nói thêm nữa thì họ càng phiền nữa đó bạn, cho nên tụi mình cũng chỉ nói và, ừ, nhắc nhở lúc đó thôi, rồi, ờ, tụi mình đi dọn dẹp ở những chỗ khác.
Mà, kiểu, ơ, đã bao giờ mà bạn, à, bị những cái người đó, gọi là, làm phiền hay là nặng hơn là họ đã bao giờ chỉ trích bạn chưa?
Ờ.

Vậy thì mình nghĩ như cái đó cái việc xem xét lịch trình này nó cũng khá là hợp lý. Vậy thì, à, không biết là trong những cái, ơ, buổi dọn rác cộng đồng đó, thì bạn có một cái câu chuyện nào mà khiến bạn nhớ hông?
Ờ. Có chớ. Khi mà dọn rác thì nó có nhiều cái, a, câu chuyện nhỏ nhỏ á. Ừm, có những lúc tụi mình đang dọn dẹp á, thì tụi mình cũng thấy những cái cô lao công đi qua cũng dọn dẹp, nhưng mà công nhận á là họ làm việc cực lắm. Tại vì, ờ, ở đó là trung tâm á, cho nên cứ vài tiếng đồng hồ là cái thùng rác nó đầy, tại vì thùng rác nó nhỏ mà. Cho nên là mấy cô cứ phải đi, ơ, ừm, đến, ờ, lấy rác c một ngày hình như đi 2, 3 lần gì đó, cho nên là tụi mình cũng muốn là hỗ trợ thêm để cho đỡ các cô đỡ cực á. Rồi, à, có thêm, ơ, một số, ơ, người á mình thấy là cũng lớn lớn tuổi rồi, cũng, ờ, thấy là mặc đồ ăn mặc đàng hoàng chỉn chu lắm á, nhưng mà đến đó ngồi uống nước á, xong rồi, ờ, bắt đầu, ừm, ăn vặt rồi xả rác á, hoặc là cắn cái hạt gì đó xong rồi xả ra á. Cho nên là nó rất là khó để tụi mình dọn dẹp luôn á.

Ừm, mình hiểu, nhưng mà tại vì tụi mình tham gia cái chương trình đó là chỉ tham gia trong vòng 1 ngày thôi á, cho nên là tụi mình chỉ á giống như là trong khả năng của tụi mình làm được cái gì thì mọi người sẽ chia nhau ra làm hết để cho kịp là dọn dẹp và vệ sinh trong 3 cái điểm đó. Nên là tụi mình hông có thời gian để ngồi nói chuyện chuyên sâu hay là phỏng vấn hay là hiểu những cái khó khăn của những người xung quanh, hoặc là của những cái cô lao công á bạn.
Vậy thì, không biết là vậy thì nếu mà không nói chuyện với những cô lao công thì hông biết là bạn có nói chuyện với lại những cái người còn lại ở trong, ờ, cái, gọi là, đoàn tình nguyện của bạn về những cái việc dọn rác này hông?
Ừm. Có chứ, khi mà tụi mình, à, dọn dẹp rác xong á, thì tụi mình phải làm báo cáo mà. Cuối ngày tụi mình còn phải làm những cái báo cáo á, về, à, nội dung của cái cái buổi dọn dẹp đó là tụi mình đã làm được cái gì, thu thập được những thông tin gì, có điều gì muốn góp ý, và, ừm, thấy có những khó khăn, trở ngại nào, và đưa ra những cái biện pháp khắc phục á. Thì tụi mình có ghi trong báo cáo hết. Thì, ờ, đến khi mà có một cái buổi thuyết trình nhanh về những cái gì mà nhóm mình làm đó, thì mình sẽ đứng lên mình chia sẻ cho mọi người biết.
Ờ, vậy thì không biết là, ờ, khi mà bạn tình nguyện và bạn viết những báo cáo để trình lên như thế thì bạn có nhận được những cái phần thưởng gì hông?
Ờ. Thật ra á, thì, à, cái chương trình đó là tình nguyện á, cho nên tụi mình chủ yếu tham gia là để tụi mình học hỏi nè, với lại hiểu được cái tầm quan trọng của môi trường, rồi biết được là cái công việc dọn rác nó cực khổ như thế nào á để mình cảm nhận được, thì khi mà mình đi nói chuyện với những người xung quanh mình tuyên truyền á, thì họ mới tin. Thì đến khi mà tụi mình làm báo cáo thì cũng không có phần thưởng gì hết, nhưng mà tụi mình cảm thấy rất là vui với tự hào về những cái gì mà mình làm được á. Với lại hồi trước á, ai cứ cũng nghĩ là dọn rác có công cộng á, thì có người làm hết, nhưng mà hông có đúng. Công cộng á là của chung, là cá nhân bất cứ ai đến, ơ, gọi là, có những cái, à, sử dụng những cái vật dụng dùng 1 lần hoặc là, à, ừm, tự xả rác thì phải biết á dọn dẹp chứ không có nghĩ là, ừm, có người dọn dẹp ở khu vực công cộng cho mình đâu.